А, да. Ну, классно. Окей. И ка чт какие же ещё изменения у вас были с появлением ребёнка?
Ну, вот, э, изменение, то, что, м. Ну Э, уборка теперь стала как-то на мне постоянно, то есть это надо, конечно, исправлять, потому что <chuckles> Да, как-то, э, да и то. Да, да, да, потому что я это дело не люблю, то есть, э. Я это вечно у нас всё чё-то где-то валяется, поэтому И поэтому уборка- это такой вариант у нас, э, стал немножко щепетильный, потому что никто не убирает, <chuckles> ну, как бы, и в итоге я з начинаю убирать, <chuckles> вот, ребёнка тоже мне надо заставлять.
Ну, конечно же! <laughs> Не могу не согласиться. <chuckles> Мгм. Мгм. А, ясно. Мгм. То есть у нее уже какие-то там игрушки повсюду валяются, "Лего", какие-то ещ пластилин. Вот у вас уже эта стадия?
Ну, у нас уже стадия, когда уже одежда валяется. То есть уже и "Лего" уже не валяется, да, <chuckles> уже валялось, уже наступали, уже и скользили на нём. <chuckles>
А, яс <laughs> Ой. <laughs> Ужасно. Ну да, но вообще тоже детей заставлять убираться- это, конечно, вообще отдельный какой-то орган в организме, с достаточным количеством нервов и терпения нужен. Потому что дети не понимают, зачем это надо.
Ну, вот. Это да, это